Mm, tama po kayo. Kumbaga parang 'pag madalas po kayong naglalakad habang nagkaka-edad, parang hindi po kayo gano'n nagkakasakit, yun po yung gano'n po kasi 'yong sa lola ko. Napansin ko po kasi 'yon. Mahilig po talaga 'yon maglakad-lakad talaga kahit eighty-years-old na po kasi siya.
Opo. Ay, ganun. <chuckles> Ay, naglalakad-lakad pa rin siya.
Kaya ang laking tulong mm, totoo po. Eh, yun po, <clicks tongue> hindi po siya parang taga dito sa'min, medyo malayo po yung lugar nila ta's minsan nakakapu-punta po nakaka-punta pa rin po siya sa'min ng ganyan sumasakay ta's ngayon naglalakad. Ngayon anlakas pa rin po niya. Kaya kung masasabi ko po talaga malaking bagay po talaga yung paglalakad.
Mm.
Laking tulong po kasi nun, eh, kasi 'pag nasa bahay lang parang 'di ba po?
Oo.